Olha, você acredita que nunca era combinado? Era uma <chuckles> era uma coisa tão assim natural que todo mundo já é porque, assim, vou te explicar. A minha mãe e meu pai
Olha.
eh, são padrinhos de muitos primos meus. <laughs> Todos os pais e os
Ah, ok. Então eles são aí os os dindos.
Exato, todos os os os irmãos assim e, enfim, davam todos os filhos para os meus pais batizarem, né. E, <chuckles> então, acabava que daí todo mundo ia lá para casa deles, <chuckles> né, para nossa casa.
Uhum. Uhum. E e até depois de crescidos, então, né. Você já estava grande.
Até depois de crescido. Sim, sim, até depois de crescido. E posso te falar que, quando a gente antes da gente mudar de país, porque hoje a gente mudou de país, né, não está mais lá—
Uhum.
eh, eu morava perto ali da casa do meu pai, das minhas primas, dos tios. Todos iam lá pra casa dos meus pais pra gente almoçar lá domingo. A minha avó, todo mundo. Então só
Uhum. Uhum. A gen a gente quem se mudou? Seus pais também se mudaram não. Ou eles continuam no Brasil?
Não, não. Só eu, meu ma só eu e meu marido e meu filho. Os meus pais continuam lá no Brasil. Foi uma decisão nossa, né, mudar de país, assim. Então a gente veio embora para cá, para Itália. E
Ah, ok. Uhum. Ok. E você vai ao Brasil, você tem esses domingos em família ainda ou agora você recria esses domingos na Itália?
Olha, eh, a última vez que nós nos mudamos pra cá em 2020 e no nós fomos pro Brasil em 2022, eu acredito, ou 23, não tenho muita certeza do que eu estou falando. <chuckles> Mas, 2022. Eu acho que foi 2022 que a gente foi pra lá. E, sim, já faz um tempinho. Ano que vem a gente vai de novo, porque daí depois teve várias coisas e, enfim, então a gente vai fazendo a nossa vida aqui, né?
Hum, uhum. Tem um tempinho, já. Uhum. Entendo.